فاهمك طبعًا. آه، بس ده ما يمنعش بَقى إن الأفلام بتشكل ال أفلام والمسلسلات بتشكل ح م مؤثر كبير في حياتنا اليومية سواء بالسلب أو بالإيجاب، زي ما أنت قُلت في الأول إن في الأفلام الجديدة بتاعة ال البلطجية وكده، أديك شُفت المشاكل وعَمَلِت إنها خلت ناس يطلعوا بنَفْس ال بيحلقوا نَفْس الحلقة، بيلبسوا نَفْس اللبس، بيعوروا ناس في الشارع، بيعملوا ك كل ده متأثرين من إيه؟ يعني غسيل الدماغ، غسيل الدماغ ده كله جه لهم من ف الأفلام.
ف آآ، بس. آه، أيوه، أيوه، بالضبط. والشتيمة وسب الدين والبتاع ده بالنسبة لهم وعليَّ الحلال وعليَّ مش عارف إيه، و وحاجات غريبة الشكل، فالع العيال بتطلع تقلد. العيال بتطلع تقلد و و وبتحصل مصايب وكوارث كتيرة.
فأنا فهي السنيما ليها مؤثر كبير جدًا. ده حقيقي، ده حقيقي. يك فده بيخليك شُفت يعني هي سواء بالسلب زي ما إحنا ما قلنا بالإيجاب إن هي تخرجك من mood، إن هي تدِّيك أفكار سياسية، إن هي توعِّيك، إن هي تفَرَجَك على التاريخ، في نَفْس الوقت للأسف بتضر بتضر.
وده ال أيوه طبعًا. ده ال ده المطلوب من السينما والدراما والأفلام، أي حاجة لازم يكون ليها هدف إن هي توعِّي الناس أو أ
أيوه، once إن أنت بتدرك إن هي فعلًا بتأثر على المفاهيم والمشاعر وكده، في ناس بتعملها سبوبة، في ناس بتعملها إن هي كده.
آه، أو تنشر إمم. تنشر الصح، تنشر القيم، تنشر حاجات صح في المجتمع، مش تنشر الفساد وال الانحلال الأخلاقي والدنيا البايظة دي يا عم.
ده حقيقي. أنا مبسوط جدًا بالموضوع اللي إحنا اتكلمنا فيه، موضوع يهمني بشكل <chuckles> شخصي كمان. أتمنى أتكلم معاك مرة تاني. يالّا مع السلامة.
آه، طبعًا. وأنا كمان. شكرًا. آه، مع السلامة.

أيوه، أيوه آآ
وأنت طَب وأنت إيه بالنسبة لك بقى؟ <sniffs> بما أنت راجل في نَفْس المجال وفي الدنيا دي، إيه الدنيا؟
أنا لأ، أنا أفلام أنا غير إن أنا في نَفْس مجالي، أنا أصلًا باحب الأفلام جدًا، يعني أنا أصلًا كنت مهندس، بس شفّت، بسبب إن أنا باحب الأفلام، آآ، وبقيت اشتغل فيها. فكل أنواع الأفلام بصراحة، يعني باحسّها بشكل أو بآخر، بالذات إن بقى في حاجات كتيرة أوي، هُم بياخدوا قصص حقيقية ويحوِّلوها لأفلام، آآ، بتخلّيك تعيش، آآ، أو تفهم أو تستوعب حاجات بخبرات أنت ما عُمرك ما هتعدّي بيها. بالذات حاجات بقى، الجرايم واللي واللي، أنت ممكن تكون فاكر الناس كلّها طيِّبة والناس كلّها بريئة والناس كلّها، الحاجات دي بتبدأ، <tsk> إيه ده؟ هو في ناس فعلًا بتفكِّر كده؟
آه، الس س الأستاذ فريد شوقي وال والأستاذ ابن عم محمود المليجي.
آه. آه، هو أنا أكتر يعني باتأثّر بالحاجات ال يعني الحاجات المصرية أنت عارف إن هي بتبقى over شوية وال بتاع بس لأ، هو فعلًا ف
لأ، بس أنا، أنا باحب عارف أنت اللي هو قِصة البطل بقى، اللي الراجل الشبح اللي هي أ أم يعني زمان كانت على حاجة نضيفة، دلوقتي بقت الشبحنة بقى بمطاوي السنج وسكاكين وغَرّز و واطعن وسَب ديانة و
الsuperheroes يعني آه. لأ، لأ، ده طبعًا غير. لأ، أنا أنا بعِدت عن الcinema المصرية بشكل كبير بصراحة. آآ، باحب جدًا ال الgenre اللي أنا باتفرَّج عليها مؤخرًا، بقت الحاجات اللي هي ال ال إن هُم يأدابتوا قِصة حقيقية ويحوِّلوها لواقع، حتى لو حاجات عن الserial killers، البتاع. في مسلسل مشهور جدًا على Netflix، ما كمَّلش للأسف، كان اسمه Mindhunter. ده كل اللي بيتكلَّم عليه عبارة عن إنترفيوهات حصلت مع ناس قتلة متسلسلين حقيقيين، و ولا جايب صور ولا جايب صور، ولا جايب أي حاجة، وجايبهم هو جايب لأ، هُم ممثلين يعني، اللي عملوا البتاع، بس هو عن قصص حقيقية.
برضه. حقيقي. حقيقي كلّه، حقيقي. اهم. حلو. آه، آه، لأ، لأ بس هي قصص حقيقية، بس أنا ما عدّاش عليّا ال ال المس ده إنتاج سَنة كام ده؟
ده لأ، ده بقى له 5 6 سنين عملوا منُّه جزئين وما كملوش David Fincher هو المُخرج اسمه Mindhunter، ده ب فعلًا تتفرّج عليه أ أ بيوريك الPsychology اللي ورا مُخاخ الناس دي كانت بتفكّر إزاي، يعني هو هو ده إز هو إيه اللي يخلّي حد ي يعمل كده أو كان بيفكّر في إيه ساعتها؟ أو كان بيعمل إيه؟ أو ليه يفكّر كده؟ <tsk> موضوع بيصدمك في نَفْس الفيلم يعني أنت بتفتكّر إن أنت ال
David. يأ هو بيركّز أكتر على على الحالة النَفْسية بتاعة ال ال الراجل اللي بيرتكب الجريمة.
ده حقيقي، هو اسمه Mindhunter حتى هو بي هو هو ما بيجيبش صور، ما بيجبش أي حاجة حتى عشان إن أنت لو عيني يعني من غير عينيك هو بس بالحكاوي يوريك، بيأثّر عليك ده كان حاجة جمي يعني حاجة من الحاجات اللي أنا بقى من المسلسلات اللي أنا باحبها.
تحبها.
آآ، طبعًا باحب الحاجات الsuperheroes كلّها وMarvel وي وغيره وغيره وغيره، بس طبعًا، آآ، يعني زمان وأنا صغيّر كنت باتأثّر بيها أكتر.
بس أنا ما عدتش ما عدتش زي الأول، يعني الحاجات بتاعة Marvel دي عارف أنت <tsk> أنا بُص، أنا احب الفيلم يكون جزء واحد
ما أيوه، أنا زي ما باقول لك كانت زمان. زمان كانت أ
ما باحبش بقى اللي هو تقف تفضل تمُط وتعمل لي جزء عاشر، وحداشر وعشرين لأ، كده بتبوّخ.
آه. 20 سَنة بيعملوه <chuckles> أيوه، ده حقيقي.
و وتروح مطلع لي بقى من كل جزء عندك، بتطلع لي hero، superhero وتعمل الsuperhero 4 أجزاء <tsk> إيه ده يا عم.
طََب، أنت بقى أفلام الدراما

آآ في ح أ أ أفلام القراصنة والحاجات بقى ما اللي هي عارف أنت مغامرات. وبرضه في ال ف في الخيال العلمي حاجات زي زي ممكن ممكن Star Wars وStar Trek بس الجديد، ما لي القديم ما ما ما ما بيشدنّيش.
إمم. بس يع الحاجات دي بتأثّر على مشاعرك؟ يعني أنت وأنت بتتفرّج على Pirates of the Caribbeans، ولمّا أبوها مات أو حاجة أو كده، بتحس إن والّا بتبقى
آه، آه طبعًا، لأ بُصّ آآ باتأثّر عليَّ المسلسلات ال ال والأفلام والحاجات دي أنا بت باتأثّر بيها، يعني لو في يوم قرّرت أشوف دراما ك هتلاقيني
آه، وHarry potter لمّا، لمّا الراجل مات Snape. <chuckles>
اسمه إيه؟ <laughs> للدرجة دي!
ما عيطتش عليه؟ لمّا <giggles>
أنا افتكر مَرّة في السينما ف عارف أنت في فيلم ك اسمه ساعة ونُص.
أيوه، عارفه، بتاع القطر صح؟
بتاع ال اللي هو آآ مجموعة قصص جوة فيلم نفْسه
أيوه، بتاع القطر، ده جميل جدًا. إمم.
وبيحكي عن القطر اللي هو بتاع الصعيد والحادثة.
إمم.
من ضمن من ضمن الحاجات الصعبة جدًا اللي هي قصّة كريمة مختار وابنها لمّا ادّى للناس ادّاها ورقة وخلّى الناس تقراها وهي في البتاع ويقول لهم دي مش عايزها ومش عارف إيه، فاكر أنت الفيلم الجزء ده؟ أكت ده الجزء الوحيد اللي اتأثّرت فيه في حياتي حرفيًا جامد، جامد، يعني، كنت قاعد في السينما وبكيت معاها الست، كلّ الناس كانت معايا جنبي بتعيّط.
أيوه، ما أنا باكل أهو يا أمّا. <chuckles> أيوه، أيوه، لأ فيلم صعب جدًا. والفكرة إن هي كلّها كلّها حاجات حقيقية. <tsk> أيوه، كانت صعبة أوي، كان مشهد كان صعب جدًا، آآ
لا، لأ، وهي لأ هي مثلِتها مثلِتها، والولد اللي كان جنبها بيقرا في البتاع اسمه إيه؟ الممثل ده، وعيّط برضه والناس تعيّط، عيّط كلّه كا لا بجد، كانت مبكاة في ال في السينما.
كريمة مختار عظيمة لأ كان وللأسف الحكاوي دي بتحصل فعلًا، فهي فعلًا بتأثّر فينا.
آه ما ما ما أنا عارف يعني مع إني أنا ب ع عرفت حاجات زي كده حصلت ف فبالنسبة لي، تخيّلت مثلًا الموقف ده هل ممكن ده هيحصل معايا، يحصل مع حد أعرفه؟ يا ساتر يا رب.
إمم.

مش كده والّا إيه؟
ده حقيقي. آه آه، أنا متّفِق جدًا معاك، جدًا. أنا بافكّر في ال في في فيلم معيّن أثّر، يعني مش أثّر فيك، زي ساعة ونُص ده بس <tsk> أ ساعة ونُص ده مثلًا هيأثّر فيك في ساعتها أو بتاع وكده. بس هل في فيلم خلّاك تغيّر حاجة في أسلوب حياتك، تغيّر حاجة في تفكيرك، تغيّر حاجة جَذرية، يعني هل في فيلم وصَل لدرجة إن هو خلّاك تعمل حاجة كنت، عادة كنت بتعملها تبطّلها أو عادة ما كنتش بتعملها بقيت تعملها بسبب الفيلم ده، أو حاجة حبّيتها في الفيلم ده، أو حاجة كرِهتها في الفيلم ده، ما فيش فيلم أثّر فيك للدرجة دي، ها؟
آآ أ أ أ لأ، لا، لا، لا، أنا أنا بالنسبة لي لأ، ال أه، بالنسبة لي أنا ال الأفلام ما تأثّرش عليَّ ل لدرجة مثلًا إن هي تخ تغيّر حاجة. هي ممكن ف وقتيّة، عاطفة، عارف أنت إنما كأغيّر حاجة من من فيلم أو أغيّر مبدأ أو هدف أو عايز أعمل حاجة عشان لا، لا، أنا بالنسبة لي ده صعب، صعب يحصَل أبدًا.
إمم. أنا بالنسبة لي حصَلِت، أو بتحصَل عادي. لإن أنا باحس إن هي آآ ساعات مش ما فيش حد بيبقى مُلِم بكلّ الخِبرات مرّة واحدة. فأنا مثلًا نظرتي السياسية كلّها اتغيّرت ناحية رؤساء مصر مثلًا. ما كنتش، آآ، كنت متأثّر جدًا زمان بكتُب التاريخ بتاعتنا اللي بنِدرِسها في المدرسة، وكده. بَعد كده لمّا تشوف الحاجات دي بقى في أفلام أو دراما أو بتاع أو كده بتتكلّم على أرض الواقِع، تبدأ نظرِتك يعني أنا مثلًا كنت باكره المَلِك زمان، اكتشفت قُدّام إن إحنا مَلِك لينا
إمم. على أرض الواقِع. <giggles> حصَل، كلّنا كده، هُم هُم كرهونا فيه إن هو كان فاسد ومُرتشي وكان بُصّ، مدخّل الإحتلال و
فاهمني، ما ده اللي أنا باقول لك إن ده يغيّر دلوقتي تلاقي بقى إن الجديد، أو لمّا بتتفرّج على حاجة جديدة تبدأ توعّيك، لأ، إتجّاهك السياسي كلّه اتغيّر بسبب فيلم. أنا ما كنتش، م بتاع، أو بسبب حاجة ب كتاب اتحوّل لفيلم. يعني كان عملوا لما عملوا مسلسل عن المَلِك، كان في ممثل حتى المصري مش هو اللي كان عامله ي يورّيك ده بيبني مساجد، ده بيعمل، ده بيسوّي ده ك أومال فين بقى الكُتب، إحنا قُمنا وثورنا عليه عشان وعشان وعشان <tsk> فلأ، هو في ساعات جدًا فعلًا
طبعًا. لا يا باشا، ده كان إنقلاب عسكري من الضُّباط الأحرار عليه، بس وخلصِت الحكاية على كده.
أنا باتكلّم إن هي فكرة، إن ف إن هي فيلم حصَل ويأثّر، زي ما فيلم خلّاك تقتنع إن ده حقيقي وإن الثورة دي حصلت عشان المَلِك فاسد، لأ، في أفلام خلِّتك تقتنع إن ده يعني
فيلم الناصر سِتة وخمسين